Heu, il y avait quelque chose à fêter? Je crois même pas, non c'était pendant l'été, heu, heu
Ouais il faisait beau, bon vivre, on sort, allez tiens on profite du beau temps, heu, de la température et puis on y va quoi.
Voilà exactement, c'est ça.
OK, OK. Ouais, je t'écoute.
Et donc, heu non, heu, t'inquiète, il y a pas de souci. Heu et donc heu, concrètement, voilà, ce qui se passe, c'est que bon, on s'en va et là, on voit une, heu, une table à côté de nous, heu, sur la place du bar. Heu, donc c'était une, heu, une grande place avec, heu, je sais pas, je saurais pas quantifier, mais il y avait des des des dizaines de tables en fait avec beaucoup de monde, c'était très, heu une ville étudiante, il y avait, heu, heu, beaucoup de gens en fait, heu, sur cette place.
Ouais. OK. D'accord, ouais c'était bondé quoi.
C'était bondé, en plus de ça c'était pas une unique place, heu, d'1 seul café, c'était, heu, il y avait 3-4 cafés qui se qui se partageaient la place. Donc vraiment, voilà pour te dire c'était c'était blindé quoi
Ouais. Ouais, OK.
et heu, donc concrètement, on on s'en va et là il y a une table, je que je vois qui commence à nous faire des signes.
D'accord, ogi original.
Des signes, heu, bon alors, mais des signes amusants tu vois? Heu, moi en tout cas c'est ce que je vois. Des signes amusants et moi qui suis un bon vivant, qui aime bien déconner avec les gens et compagnie, beh voilà, ben je fais quoi? Beh je fais pareil, je réagis, je leur fais des signes tu vois? Des signes absurdes quoi
Ouais. Bon fêtard. <laughs> D'accord. Genre tu fais quoi comme signe? Parce que c'est parce que de toi, de ta vision qui avait l'air un peu troublée, c'étaient quoi les signes qu'on t'a fait? Et du coup tu as répondu en faisant quoi?
et heu heu pff! beh alors concrètement, heu, je vais te donner les termes, hein, heu. Concrètement, ils ils me faisaient des des des signes comme si, heu, comme si c'était des des des des débiles, heu, tu vois d'une certaine manière, enfin ils faisaient les les les couillons quoi si tu veux, heu. C'étaient pas des signes «bonjour», c'était vraiment, heu, des des mimiques, faire le singe, heu, je sais pas des trucs quoi. Heu <chuckles>
Oui. OK. OK. Ah oui, ah oui, d'accord OK. Oui, je voyais pas ça du tout comme ça. D'accord, OK. Là je je commence à me faire l'image. OK.
Voilà c'était voilà, c'était vraiment un truc, heu, voilà et heu, et bon moi bon, je suis chaud, j'ai beau j'ai bien bu et compagnie, beh allez allons-y, heu, je fais pareil quoi, je commence à faire le le pitre comme eux et ma femme, elle me dit: «Arrête, arrête, heu, mais qu'est-ce tu fais arrête!» je lui dis: «Bah, ça va on déconne, heu, c'est bon t'inquiète pas, il y a pas de problème et tout» et heu, elle me dit: «Mais arrête, heu, tu as tu as pas vu?» et «De quoi j'ai pas vu?» et là je bon on s'approche, heu, à à petit à petit de cette table. Heu, le moment fatidique, mes yeux s'éclaircissent un petit peu. Mon Dieu! C'était une table d'handicapés.
OK. Ouais. Le moment fatidique arrive.